はいはいはいはい。
うーん。いや、だか、もっと、お好み焼きまあ、その、液体で結構
まあ。
全部変わっちゃったと思うんですけど、あとは、もやっぱりいその、上に乗せる、鰹節とかいろんなもっとちゃんとした材料を
うんうん。 はいはいはい。
用意できて
はいはいはいはい。
たらなと思います。うん。
ああ、まあまあまあ。 まあ、でもなんかあれすね、なんか ま、失敗だけど、まあ、全然次に活かせる 失敗で なんか、微笑ましい失敗ですよね、なんか、なんとゆうか。
そうですね。なんか、ほんとにその、お水お水と牛乳で失敗したんで、その、液体を入れる時がすごい慎重にななって、なんか、レシピとか見たり、うん、これ、ん、牛乳で大丈夫？とか言って
うんうん。 うんうんうん。 はいはいはいはい。

ああああああ。でも、あれですよね、結構 やっぱ料理って、やっぱなかなかだね、結構あれ、結構、どっちかっていうとなんか、あの か科学とゆうか、わりと、料理って、かが科学とゆうか なんか、これを、その、実験的な要素強いすか？
そう、実験的な 要素がありますね、確かに。はい。
うーん。
うんうん。
さ最近の最近作った料理料理とかで、あります？じゃあ。
最近作った料理だと、あーん、あーん、と、う最近えっと、しらたきってゆうか、こんにゃくを使った料理にはまっているので
はいはいはい。 うんうんうんうん。
えと、たらたらこスパゲッティのこんにゃくバージョンっていうのを、つく作りました。
はいはい、はい、はい。 あ、それは、じじゅうなび、あしたび